ああ、なんかこうじゃあ小さく始めて、コツコツいくタイプなんですね。
あ、はい。 僕はそのタイプだと思います。そして、日本人はそれがちょっと合ってるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。コツコツやるのが多分得意な、あの、人種と言いますか、<giggles> あの、はい、国民性だと思うので、うーん、そうですね。ま、とにかく、楽しむのがでも一番だなとは思います。
うんうん。 あ、確かに、ん、そうかもしれないですね。 はい。 うーん。 ああ、それは確かにあると思いますね。へえ。 はい。そうですね。でもなんかこうストレス溜めずに続けていければ、なんかコツコツね、これからも止めずにやっていけそうですね。
うーん。 はい。 うん。

ああ、確かに。じゃあ、もうご自身で色々試されてその中で、もう大分結構こう絞られてきた段階にいらっしゃるんですね。うん。
うん。 そうですね、はい。英会話と Netflix と、あとま、アプリとを併用した上で、最近は行き詰まってきたので、ちょっと殻を破ろうと思って、英語を使うアルバイトを始めて。ま、今のとこ楽しんでいるので、ま、このはい、ほま、少し変えたこの方法で、もう少し続けてみようかなとは思っています。
はい。 うーん。 はい。 は。 あですですね。 はい。 へえ、いや、素晴らしいですね。
ありがとうございます。励みになります。
これからもね、その自分で見つけた、続けるコツっていうのをね、頭に常に置いて。
はい。 はい。 ふんふん。
いい結果が出るといいですね。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
うん。はい、頑張ってください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。